Ah, siguro sa akin 'no opinyon ko diyan is, nakakasama lang naman talaga siya kung nagkakaroon na siya ng epekto halimbawa sa trabaho mo, 'di ba. Kung naapektuhan na 'yung oras sa trabaho mo na-o-overpower niya na 'yung ah pagsoso yung paggamit mo ng cellphone mo or social media mo sa trabaho mo 'di ba. 'Yun nakakaano nakakasama na talaga siya or kaya naman 'yung sa pagtulog mo ganiyan, kung halimbawa biglang inaabot ka na pala ng anong oras kakagamit ng social media mo na nagiging masama na talaga 'yung epekto niya so dun mo masasabi na hindi na siya nakakatulong or nakakabuti talaga talagang kumbaga na, nasosobrahan na 'yung paggamit mo 'di ba. Pero ikaw anong mga activity kaya 'yung parang ginagawa mo naman para malayo naman ng para malayo ka naman sa phone mo ganiyan, para hindi na nai nalilibang ka sa ibang bagay hindi lang palagi 'yung sa social media or hindi 'yung palaging meron kang notification na hinihintay?
Oo. Hmm. Um, 'yung isa sa mga nakakalibang sa 'kin siyempre 'yung baby ko yan. Nakakapaglaro kami oo 'yun tapos nalilibot na gagala-gala mo siya sa harapan ganon. Gustong-gusto niya kasi talagang lumalabas and 9 months pa lang siya and gustong-gusto niyang lumalabas ganon nakikita 'yung paligid. Natutuwa na siya sa mga ibon, ayun, alam na din niya 'yung mga Christmas light, 'yan nakaka tuwang-tuwa na 'yun kapag nakita niya 'yung Christmas light. Gigil na gigil na siya eh, nanggigigil pa talaga eh, alam mo 'yung gigil ng baby, sobrang cute-cute niya nangigigiL tapos y'ung tawa niya eh, as in sigakgak na kapag tumatawa kasi siya hindi 'yung tumatawa na may sounds. 'Yung parang yung tawa niya 'yung la 'yung bunganga niya nakabuka, ganun ganun 'yung pagtawa niya. Nakakagigil siya nangi nakakaano siya madi-distract ka talaga, 'di ba nadi-distract ako sa phone ko, mas nadi-distract ako sa baby ko kapag nakita ko na siyang ganun-ganon. Lalo na kapag nagwo-work ako 'di ba, kapag minsan eh, umaabot din ako ng morning, tapos kapag iyan pumasok na 'yun nandito, kasi kapag ganitong oras umaga nandun siya kila mama ko, si mama ko 'yung nag-aalaga. Tapos ano kapag, ayan na pag-uuwi na iyan sa bahay tapos kapag nakita ka niya ay naku, nasa lagi na niyan ang sinasabi na papa, papa, papa, lagi na niya sinasabi 'yun, marunong na siyang mag ano, magdaldal-daldal. Ayaw niya na ayaw 'yun nga din kinakatampo ko kasi siyempre hala papa lang, wala bang mommy? Wala bang pa mama? Pero 'yung unang word niya mama, pero nung ano, ayaw na niya sabihin ulit, ayaw na niya sabihin yung mama, nahihirapan ata siya. Marunong na din siya, "Bap-bap," ganun.
Ay wow. Mm. Mm. Wow! Mm. Oo. Wag Hmm, ay cute. Oo. Ay wow! Oh. Mm. Ah. Oo. Oo. Oo nga naman. Wow naman. Hmm. Cute, oo. Nakakatuwa naman. Hmm 'yun naman pala eh. Oo. <chuckles> Pero